อ๋อ <chuckles> เราไปส้มเสียแล้ว ส้มไม่หวาน อะไรสักอย่าง เราแปลเป็นไทยให้
<laughs> เออ ๆ ๆ ๆ ส้มไม่หวาน ใช่ ๆ อันนั้นก็แบบ โอ้ย! อึดอัดมากเลยกว่าจะวันศุกร์ วันศุกร์ใช่ไหม ศุกร์หรือเสาร์ไม่รู้ที่มันมาน่ะ เออ อึดอัดมากเลย "มันจะถึงอีกแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย "เมื่อไหร่จะถึง?" อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อันนี้ก็เป็น ใช่ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คุณเสียน้ำตาเหมือนกันหรือเปล่าคะเนี่ย?
ถูก แล้วก็ชอบมากเลย ชอบไอ้ ไม่เคยชอบ Bo Gum เลย
อืม แต่ว่าเรื่องนี้ คือยกให้ The Best เลย ใช่ไหมคะ?
เออ ใช่ น้องสาวก็เก่งนะ ฮะ
อือฮึ
เราว่าเขาเป็นสาวนะ
อืม ไม่แน่น่ะค่ะ แต่ว่าคุณคิดว่าแบบพวกเพลงหรือว่าเสียงประกอบฉาก ตัวเนี้ย มันมีรู้สึกว่า ช่วยให้คุณรู้สึกว่าอินหรือว่าเศร้ากว่าเดิมไหมคะ? พวกเพลงประกอบ ดนตรีพวกนี้น่ะค่ะ มากอยู่ ใช่ไหมคะ?
โอ้ ว่ามันช่วยเยอะเลยอะ มันช่วยให้เราเศร้าเพิ่มขึ้นเยอะเลยอะ เออ ๆ พอเพลงมา หรือว่าแบบไอ้ อย่างบรรยากาศแบบหม่น ๆ เนาะ
ค่ะ
เออ บรรยากาศหม่น ๆ ฝนตกปรอย ๆ อย่างเงี้ย อ้าว! เพลงมาอีก อ้าว! เศร้าหนักไปอีก
อืม
เออ พวกเนี้ย หนังเกาหลีเงี้ยจะเก่ง ไอ้เรื่องพวกเนี้ย
ใช่ค่ะ เพลงก็เพราะ อุ๊ย! หนังจีนเราก็ทำดีเหมือนกันนะคะ เสียงจะขาดไปมากเลยค่ะ เพลงประกอบ
อ๋อ นี่มัน อันนี้เป็นสาวกหนังจีน ใช่ไหมเนี่ย?
เราชอบจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เราชอบหมดเลย แต่ว่าเราไม่ติดหนังไทยอย่างเดียวอะค่ะ เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแบบว่าแนวตบตีแย่งสามีภรรยากัน อย่างเงี้ย เราไม่ค่อยชอบ มันไม่ค่อยจะหลุดออกจากกรอบเท่าไรอะ เราก็เลยไม่ดู แต่ว่า ใช่ ๆ ๆ มันเยอะมาก
อ๋อ ดีจัง เออ มันเยอะเนาะ มันเยอะเนาะ รู้สึกเขาล้นน่ะ แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเจนอะไร หนังวาย หนังเอ็กซ์ อะไรอย่างงั้นน่ะ เราก็งงมากเลย

ใช่ค่ะ สำหรับของเรานะคะ เรามีเรื่องหนึ่งที่เราดูแล้วเรา เรารู้สึกว่าร้องไห้หนักมาก มันจะชื่อเรื่องว่า "บันทึกน้ำตาหนึ่งลิตร" น่ะค่ะ มันจะเป็นแบบว่าหนังของญี่ปุ่น ที่เขา
เออ หนังไทยใช่ไหม? อ๋อ หนังญี่ปุ่น
หนังอันนี้เป็นหนังที่ ใช่ค่ะ เพราะว่าเป็นสมัยก่อนที่เราเด็ก ๆ เขาเอานำเข้ามาที่ไทยเนี่ยแหละค่ะ มันเป็นเรื่องจริงที่เกี่ยวกับ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขาเรียนมัธยม แล้วเขาก็เป็นโรค ป่วยที่แบบว่าเหมือนภูมิร่างกายค่อย ๆ หายไปน่ะค่ะ แล้วเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติตรงเนี้ยล่ะค่ะ แล้วเขาเป็นเด็กที่เขาแบบว่าอยากจะไปเรียนหนังสือ อยากจะทำนู่นจะทำนี่ ด้วยความที่มันยังเป็นเด็กน่ะค่ะ แล้วก็ยังมีความอยากจะทำนู่นจะทำนี่อยู่ แล้วเขาก็ป่วยจนตัวเองต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตลอด
อ๋อ ค่ะ อะฮะ อ้อ ค่ะ อืม ค่ะ
แล้วเขาก็จะมีการเขียน เขียนว่าวันนี้เขารู้สึกยังไง เขาอยากจะทำอะไร เขียนไปเรื่อย ๆ เขารักการเขียนมาก เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปเรียน หรือว่าไปทำอะไรได้เลย แล้วจนวันหนึ่งที่เขาเขียนไม่ได้น่ะค่ะ แบบว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้ว ตรงเนี้ยเราดูเราก็ร้องไห้ตามว่า "คนที่แบบว่าอยากจะมีชีวิตอยู่อะทำไมต้องแบบมาเจออะไรแบบนี้" แล้วกับการเขียนที่ทำให้เขา ทำให้เขามีชีวิตอยู่ตรงเนี้ย พอเขาไม่สามารถที่จะเขียนได้แล้วอะมันกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะรั้ง ทำให้เขาอยากมีชีวิตอีกต่อไปได้เลยอะค่ะ ตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่า เอ่อ มันเจ็บปวดอะกับสิ่งที่เรารักเหลืออยู่สิ่งสุดท้าย ตรงเนี้ยเรายังไม่สามารถที่จะทำได้เลย
อ๋อ ค่ะ อือฮึ อ๋อ แล้วหนังญี่ปุ่นด้วยนะ
ใช่ค่ะ เราดูแล้วก็แบบร้องไห้ ใช่
ฟีลญี่ปุ่นน่ะเขาจะแบบ เขาจะแบบมัน มันอินน่ะ หมาย หมายถึงว่ามันอินน่ะ มันเข้าถึงคนมากกว่าหนังไทยอีกนะ หนังญี่ปุ่น หนังเกาหลีอะ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ
เออ มันทำให้แบบรู้สึกว่ามันเป็น ชีวิตเราจริง ๆ อะ
อืม ใช่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็น ไดอะลอก หรือว่าฉาก หรือว่า อะไร อย่างเงี้ย การแต่งหน้า การทำผมหรือว่า เอ่อ บริบทต่าง ๆ ที่เขาทำมาให้ในหนังอะ เอ่อ เรารู้สึกว่ามันแบบ เหมือนเราเข้าไปอยู่ในหนังเนาะ
ถูกต้องเลยค่ะ แล้วก็พวกหนังจีนที่แบบว่าเป็นแบบว่าย้อนยุค กำลังภายใน อะไรพวกเนี้ย เราก็ชอบดูนะคะ แต่ว่าดูแล้วมัน เดา ดูแล้วเรารู้สึก โอ้ เจ็บปวดมากอะ แต่ละเรื่องเขาจะชอบมีแบบ 3 ชาติ 3 ภพ แล้วเราจะเจ็บปวดทุกภพ เลย แล้วก็แบบ โอ้โฮ ทรมานน่ะคุณ
เออ ๆ ๆ เราก็ดู เออ <chuckles> แต่ว่ามันต้องใช้จินตนาการนะ จินตนาการเยอะนะ หนังจีนน่ะ เออ
ใช่ ใช่ค่ะ